พอดีว่า เราอะค่ะเหมือนประสบภัย อุทกภัยเนาะ แล้วก็เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ค่อนข้างจะอันตราย แล้วก็รุนแรงมาก ๆ เลยค่ะในปีนี้เนาะ แล้วมันเหมือนเป็นช่วงที่อยู่กับครอบครัวพอดีเลยอะค่ะ แล้วเหมือน อ่า ในพื้นที่รอบนอกเนี่ยเขาเริ่มแบบเหมือนเป็น โอ้โฮ จะใช้คำว่า กลุ่มเสี่ยงเลยก็ไม่ได้สิ เหมือนประสบภัยแล้วอะค่ะ แต่เราอะยังเป็นจุดที่เหมือนยังไม่ถึงมาที่เราอะค่ะ แล้วก็ยังพอมีเวลาเตรียมตัวจัดการกับพวก อ่า
อืม อือฮึ
สิ เอ่อ ทุกอย่างภายในบ้านอยู่อะค่ะ แต่เราอะเหมือนยังรู้สึกแบบลังเล เพราะว่าเหมือนที่บ้านน่ะไม่เคยประสบหนักมาเลย เราไม่รู้ว่า มันจะหนักแค่ไหน แล้วก็ต้องจัดการความไม่แน่นอนยังไงอะค่ะ เลยเริ่มแบบเหมือนค่อนข้างกังวลตรงนี้ แล้วก็อยากจะมาขอปะ คำปรึกษาแน่น อือ หน่อยได้ไหมคะ?
อ๋อ ได้เลยอะค่ะ เอ่อ ไหนช่วยเล่าหน่อยได้ไหม? เหตุการณ์เนี้ยคือ คือมันเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมถูกไหมคะ? ที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้ อืม
อืม ใช่เลยค่ะ
คือมันเกิด ข ในพื้นที่ใกล้ ๆ ใกล้เคียงเราเหรอ? แต่ไม่ใช่บ้านเรา
อะฮะ คือเหมือนตอน อ่า ก่อนหน้านี้เนาะ แบบว่ามันก็เกิดกับพื้นที่ อ่า ในตัวเมือง ใช่ไหมคะ แล้วเหมือนเราอะอยู่ อะ ออกห่างนอกเมืองมานิดหน่อยอะค่ะ แล้วมันก็เหมือนแบบว่ามีสัญญาณมาแล้วว่า เดี๋ยวมันจะถึงมาที่เราแน่นอน แต่ตอนที่มันยังไม่ถึงอะค่ะ เราอะเหมือนรู้ ยัง เหมือนที่บ้านเนี่ย แม่ก็ พ่อกับแม่เนาะ ก็บอกว่า โอ้โฮ ย ยังรอดยังปลอดภัย ไม่ต้องอพยพ หรือว่าไม่ต้องขนของแบบ โอะ จัดเตรียมทุกอย่างหรอก เพราะว่าเหมือนบ้านเราอยู่ที่สูงมากเลยอะค่ะ แต่เราอะเหมือนค่อนข้างกังวล เพราะว่าในตัวเมืองแล้วก็ในอำเภอที่เราอยู่อะ เหมือนมีสู่น ส่วนกลางอะค่ะ เขาแบบสั่งอพยพทั้งอำเภอเลยค่ะ เราก็เลยแบบ โอ้โฮ! ค่อน ค่อนข้างกังวลมาก เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันถึงขั้นแบบสั่งอพยพเลยอะ แสดงว่ามันต้องหนักมาก ๆ เลยอะค่ะ เลยกังวลมาก ๆ เลยค่ะ
อืม แล้วอันนี้อะค่ะ ทำไมเหมือนที่บ้านเราเขาถึง แบบว่าไม่คิดว่ามัน เหมือนเขาไม่เชื่อคำสั่งอพยพเหรอคะ อือ มัน มันเกิดอะไรขึ้นอะคะ?
อืม เพราะว่าเหมือน เหมือนบ้าน หลังนี้เนาะก็อยู่มานานมาก ๆ แล้วค่ะ แล้วพ่อกับแม่เนี่ยก็มีอายุแบบเยอะแล้ว แบบ 50 หกสิบ เลยอะค่ะ เขาอะก็บอกว่าเหมือนทุก ๆ ปี อะค่ะ จังหวัด อำเภอที่เราอยู่อะ ก็จะมีเหมือนน้ำท่วม ฝนตกอยู่ อยู่เกือบทุกปี เลย ซึ่งมันอาจจะเล็กจะน้อยบ้างเนาะ แต่ด้วยความที่มันไม่เคยเกิดหนักเหมือนครั้งนี้มาก่อนเลยอะค่ะ เขาก็เหมือนมีความ guarantee ว่า โอเค มันเหมือน อาจจะเหมือนทั่ว ๆ ไปที่น้ำอาจจะมีไหล พะ ผ่านหน้าบ้านในซอยบ้าง ยังไม่ถึงขั้นแบบขัง หรือว่าท่วมสูงเป็น 2-3 เมตร เลยอะค่ะ แล้วบวกกับเขาเองก็ไม่ได้แบบว่าเจอประสบการณ์ที่น้ำท่วมหนักมาด้วยอะค่ะ เขาก็เลยเหมือนค่อนข้าง guarantee แล้วก็ยังเชื่อว่า โอเค สิ่ง บ้านเรายังปลอดภัยอะค่ะ เลย เราเองบางทีก็อยากจะเตรียมของเนาะ ยกของมีค่าเอาไว้สูง ๆ แต่พอมาคุยกับที่บ้านน่ะ กลับกลายเป็นแบบ โอ้ เขายัง แบบสบายใจอยู่เลยอะค่ะ เลย เลย เลยเหมือนแบบมันไม่ตรงคันน่ะค่ะ
อืม อ๋อ อันนี้เข้าใจเลยนะคะ หนคุณก็ฟังข่าว ฟังทางการเนาะ แล้วก็เกิดความกังวล แต่ที่บ้านที่เขาเป็นผู้ใหญ่ที่บางทีเขาก็ เขาก็ชอบคิดว่าเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนแหละ ใน ชีวิตเขา เขาก็ จะ เออ จะมั่นใจในความคิดของตัวเอง แล้วแบบเนี้ยค่ะ ขอสอบถามหน่อยแล้วกัน เพราะว่ามัน มันก็เป็นข่าวใหญ่เนาะ อย่างเหตุการณ์น้ำท่วมในตัวเมือง มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมคะ? มันเคยเกิดหนักขนาดนั้นมาก่อนไหมอะคะ?
อืม ใช่ ใช่เลยค่ะ อืม จริง ๆ อะค่ะ ปีที่ แล้วอะค่ะ มันก็เกิดขึ้น แล้วก็ในปีที่ แล้วจริง ๆ แล้วอะค่ะ ในตัวเมืองก็ถือว่าหนัก แต่มันจะเป็นหนักแค่บางจุดเนาะ มันอาจจะแบบบ้านชานเมืองนิดหนึ่ง หรือว่าออกเขตแบบเมืองที่มันแบบเป็นแหล่งการค้ามานิดหนึ่งอะค่ะ เราก็เลยอาจ เหมือนเรา เราก็เลยคิดว่า โอเค มันอาจจะเหมือนครั้งที่แล้วก็ได้ที่แบบว่าแค่บางจุด แล้วยังไม่ได้ถึงมาที่บ้านของเราอะค่ะ เราก็เลยเหมือนแบบค่อนข้าง ส คล้อยตามกับความ คำพูดของพ่อแม่ไปด้วยอะค่ะ ถึงแม้ว่าจะมีข่าว มีการอพยพเตรียมเอาไว้อะค่ะ
คือ จริง ๆ มันก็เคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมที่หนักพอ ๆ กับรอบนี้มาแล้ว ถูกไหมคะ ก็เลยรู้สึกว่า เออ มัน เราอาจจะยังปลอดภัยอยู่ แต่ต้องบอกก่อนว่า ทางการ เวลาที่เขาสั่งอพยพอะค่ะ มันก็เหมือนเป็นการ เหมือนสั่งเพื่อความปลอดภัยแหละ ถ้ามันไม่เกิดขึ้น อ้อ มันก็ดี ถูกไหมคะ แต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ย แล้ว แล้วคนอพยพเนี่ย มันก็จะช่วยลดความสุน เสอ ความเสียหายได้ แต่ถ้าแบบ ค่ะ ถ้าคนยังอยู่เนาะ คนรุ่น รุ่นปู่ย่าตายแบบ เอ่อ คิดว่าไม่ ไม่เป็นอะไรหรอก อยู่เนี่ยแหละ มันก็ ดันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น มันก็จะแบบ สูญเสียอะค่ะ ก็เลยแบบทำตาม ปลอดภัยไว้ก่อนอะเนาะ
อืม อืม อืม อืม ใช่ อืม อืม อือ ใช่ อืม ใช่ค่ะ อืม ใช่ ๆ ๆ เลย เหมือนจะบอกว่า จริง ๆ อะ มันไม่ได้หนักเท่าครั้งนี้ค่ะ แต่เหมือนครั้งก่อนน่ะ แบบว่าเริ่มต้นน่ะเหมือนกัน เลยทำให้ช่วงแรกอะเรารู้สึกสบายใจว่า โอเค อาจจะเหมือนครั้งก่อนก็ได้ค่ะ แต่ครั้งนี้ คือมันหนักมาก ๆ แบบมาก ๆ เลยจริง ๆ ค่ะ จนสุดท้ายเอง เราเองก็ได้ผล ได้รับผลกระทบด้วยอะค่ะ
ค่ะ คือ เราก็ เราเห็นแล้ว ใช่ไหมคะว่า ครั้งนี้มันหนักกว่าครั้งที่แล้วมากเลย แล้วก็เริ่มเป็นกังวลแล้วว่า มันก็อาจจะมีผลกระทบเหมือนเกิดมา ขึ้นที่บ้านเราอะ ใช่ไหมคะ แล้วแบบ ค่ะ มัน คนในละแวกบ้านแหละค่ะ แบบบ้านอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้ ๆ บ้านเราอะ เขาปัดตัวกันยังไงอะคะ?
ใช่ อืม โอ้โฮ เหมือนบ้านอื่น ๆ เนาะ อย่างที่บอกไปเลย บ้านเรา อะจะสูงมากกว่าทุกบ้านใน ใน ในซอย หรือว่าในระแวกนั้นอยู่แล้ว จนทำให้คนรอบข้างอะ ก็อาจจะคิดว่า โอเค บ้านของเราอะไม่ ไม่เข้าหรอก ไม่เข้าหรอก แบบ โอ้โฮ หลายคนการันตีแบบนั้นเลยค่ะ แต่เหมือนกับคนที่เขาอยู่รอบบ้านเราอะค่ะ ก็อาจจะมีแบบว่า เอ่อ เหมือนบ้านเนี่ย อยู่ติดคลองด้วยเนาะ แบบคนที่บ้านอยู่ใกล้กับคลองอะค่ะ ก็ เขาก็เหมือนคุ้นชิน แล้วก็บางบ้านน่ะมันยังเป็นบ้านที่แบบราบ แล้วก็ต่ำไปเลยอะคุณ จนเขาก็เหมือนชิน ก็แบบพอเริ่ม น้ำเริ่มมา เขาก็เริ่มแบบเคลื่อนย้ายข้าวของแล้ว หรือว่าบางบ้านที่เป็นบ้านชั้นเดียวอะค่ะ พอเขาแบบมี เริ่มมีข่าวประกาศแล้ว ก็เริ่มแบบว่าภายนอกเริ่มรุนแรงขึ้นน่ะ เขาก็เริ่มมีการเตรียมตัวแล้ว แต่บ้านของเราคือมันสูงมาก จนแบบว่า อย่างที่บอก เหมือนชะล่าใจไปเองด้วย แล้วคนรอบข้างก็ ม เหมือนพูดให้เรารู้สึกไม่เครียดด้วยอะค่ะ
มีแบบ แล้วแบบเนี้ยค่ะ ถ้าสมมติเราจะอพยพจริง ๆ อะค่ะ เรามีแบบที่ ๆ เราพอจะไปอยู่ได้กันทั้งครอบครัวไหมคะ?
อืม จริง ๆ แล้วอะค่ะ เรา เหมือนเรา จริง ๆ มัน ม ในชุมชนเนาะ ตอนที่เขาเริ่มประกาศแบบเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินอะค่ะ เขาก็ได้มีการแบบเปิดศูนย์พักพิง อย่างในโรงเรียนต่าง ๆ หรือว่าตามแบบ อ่า สถานที่ราชการต่าง ๆ ที่แบบว่ามีชั้นสูง ๆ เนาะ เขาก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์พักพิงค่ะ แต่เราอะเนื่องจาก อะ ที่บ้านก็มีชั้น 2 ชั้น 3 ใช่ไหมคะ ก็เริ่มรู้สึกว่า ถ้าเกิดว่าต้องอพยพจริง ๆ เนาะ หรือว่าเหมือนน้ำมันสูงจริง ๆ อะ เราก็อยากจะให้แบบพื้นที่ศูนย์พัก ศูนย์พักพิงอะค่ะ เป็นที่ของคนที่เขาแบบว่าไม่มีที่อยู่แล้วจริง ๆ คือเราอะยังรู้สึกว่า เรายังสามารถย้ายขึ้นชั้นบนได้อยู่อะค่ะ
ค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ แล้วอันเนี้ยค่ะ ทางการเขาบอกไหมคะว่า มันต้องอพยพออกมานานแค่ไหนอะค่ะ? ถ้าเราจะอพยพอะ
อืม โอ้โฮ ไม่ได้บอกเลยค่ะ เพราะว่าเหมือนไม่มีใครรู้สถานการณ์ล่วงหน้าเลย เพราะว่าช่วงนั้นน่ะฝนก็ตกหนักมาก ระดับน้ำก็แบบว่าเพิ่มสูงขึ้น สูงขึ้นเรื่อย ๆ เลยอะค่ะ เหมือนคิดว่ามันต้องแบบนานเป็นสัปดาห์ หรือว่าอย่าง อย่างต่ำก็น่าจะ 4-5 วันเลยอะค่ะ
<tsk> แล้วถ้าเกิดในกรณีที่เราจะอพยพไปอยู่บ้านญาติของเรา แบบที่ต่างจังหวัด ที่จังหวัดอื่น อันเนี้ยคือเป็นไปได้ไหมคะ?
อืม อืม โอ้โฮ ต้องใช้คำว่าเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ เพราะว่าเหมือน อ่า ตอนนั้นเนาะเหมือน อะ พ่อแม่ที่มีอายุเยอะอะ เขาก็จะมีความแบบห่วงบ้านนิดหนึ่ง แล้วก็บวกกับเราเองอะค่ะ ก็แบบห่วงบ้าน แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงอยู่เยอะด้วย แบบจำนวนแบบสิบกว่าตัวเลย ก็เริ่มรู้ขึ สึกว่า ถ้าเกิดว่าต้องอพยพไปอยู่ต่างจังหวัด หรือว่าอพยพจริง ๆ อะ เราน่าจะทำใจไม่ไหวที่จะต้องทิ้งสัตว์เลี้ยง หรือว่าอพยพมันไปด้วยอะค่ะ
อ๋อ แต่ที่ฟังจากสถานการณ์ของคุณเนี่ย มันก็เหมือนกับว่า เออ ถ้าเราอยู่ มันก็อาจจะเหมือนดีกว่าเนาะ ในการที่จะต้องเหมือนอพยพย้ายถิ่น เพราะว่ามีทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ มีทั้งสัตว์เลี้ยง ใช่ไหมคะ แล้วถ้าอย่าง ถ้าบ้านคุณแบบอยู่ในที่สูงจริง ๆ นะ อันนี้ก็อยากจะแบบว่า เออ ค อยากจะขอให้ <chuckles> มันไม่เกิดขึ้นกับบ้านคุณแล้วกัน อย่างน้อยเราก็ยังมีที่มีทางหลบไปเนาะ ก็ อื้อฮือ <tsk> พูดยากจังเลยอะ อยากจะเป็นกำลังใจให้แล้วกัน เพราะว่ามัน มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้ อย่างที่คุณบอก มันไม่มีใครจะรู้แหละว่า มันจะเกิดขึ้นไหมหรือไม่เกิดขึ้น แต่ถ้า ครอบครัวคุณเขาตัดสินใจ ใช่ไหมคะว่า เขาจะไม่แยะ ไม่อพยพ เขาจะยังอยู่ต่อ ก็อาจจะให้เป็นเตรียมตัวแทนเนาะ ในการที่จะอยู่ตรงนั้น กับสถานการณ์ ถ้ามันเกิดขึ้นจริง ๆ อะค่ะ เหมือนแบบ เอ่อ แผน แผนสำรองรองรับไว้อ่ะนะ
ใช่ ใช่เลยค่ะ อืม อืม ได้เลยค่ะ อืม ค่ะ อา อืม ได้เลยค่ะ โอ้โฮ ได้เลยค่ะ เรื่องแผนสำรอง รองรับไว้เนี่ยก็มีแบบว่าคิด ๆ ไว้บ้างเนาะ ถ้าเกิดว่า มันสูงมาก ๆ เนี่ยจนแบบว่า อะ อย่างน้อย เราอาจจะมีที่อยู่เนาะแต่ขาดการช่วยเหลือ หรือว่าขาดอาหาร อันนี้ก็เริ่มคิดหนักแล้วอะค่ะ
อืม <tsk> อาจจะต้องมีการตุนเสบียงไหมคะ? แล้วก็ไม่แน่ใจว่า มันจะพอซื้อได้ไหมนะ? แบบแพยาง อะไรแบบเนี้ยค่ะ ถ้าสมมุตินน้ำมันขึ้นไปสูงแบบสูงจริง ๆ อะค่ะ อาจจะต้องมีการเหมือนแบบ เอ่อ หาทางหนีทีไล่เนาะ อย่างที่บอกอยาก จะ อยากจะแบบว่าอยากให้ติ ทุกอย่างไว้ให้พร้อมจริง ๆ ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียเลยอะค่ะ
อืม อืม ค่ะ อืม ได้เลยค่ะ ได้เลยค่ะ ได้เลย เดี๋ยวน่าจะต้องเหมือน เตรียมเหมือนพวกอาหาร ยา แล้วก็พวกแบบของจำเป็นต่าง ๆ ทั้งของคนแล้วก็ของสัตว์เลี้ยงด้วยเนาะ ได้เลยอะ แล้วก็ โอ้โฮ น่าจะต้องเตรียมไว้ แล้วก็เชื่อว่า ถ้าเกิดว่า เตรียมไว้ อย่างน้อยเนาะอาจจะช่วยให้เราแบบอยู่รอดได้ในช่วงแรก แล้วก็หลัง ๆ น่าจะเริ่มมีการช่วยเหลือจากคนด้วยกัน หรือว่าจากแบบว่าหน่วยงานของ ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ โอ้โฮ ได้ค่ะ เดี๋ยวน่าจะต้องนำวิธีที่แนะนำทั้งในเรื่องการจัดลำดับความเร่งด่วน ความปลอดภัยเนาะ แล้วก็เหมือนหาวิธีรองรับ สนับสนุนอีกด้วย แล้วก็ยังเตรียมอาหารไว้ด้วยค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ วันนี้อะค่ะ
ค่ะ ก็จริง ๆ ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะคะ แล้วก็ขอให้เหตุการณ์มันไม่เกิดขึ้นแล้วกันเนาะ ก็ขอให้คุณได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นต่อไปกับครอบครัวของคุณนะคะ
อืม ได้เลยค่ะ โอ้โฮ ได้รับเทคนิคเยอะมาก ๆ เลยจริง ๆ ค่ะ น่าจะ ค ก็หวังว่า เหมือนกันเนาะ ให้สถานการณ์มันดีขึ้น แล้วก็ให้แบบว่าผ่านตรงนี้ไปได้นะคะ นะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
อืม ค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ